Oye, te cuento una cosa, que me está pasando, ya hace 1 año, y fue que yo cambié, yo dejé mi trabajo, en una oficina en la que trabajé por 10 años, y empecé trabajo desde mi casa. Empecé con un trabajo remoto, digamos, tuve la suerte de encontrar un trabajo remoto, que no es todo el tiempo, pero lo tengo. Y digamos, que me dedico a un proyecto mío personal, y todo se hace por Internet. Em, entonces, mm, digamos, que fue un poquito duro al inicio.
Sí. Oh, okey. ¡Ah! Bien. Ah, pero, ¿cómo? ¿Qué tan duro, dirías tú, que fue el cambio?
Creo que

Ah, ¿en serio? Y eso no te afecta, ¿no?
Sí. Pues no, porque es que no lo yo no lo veo comer entre semana como un momento de placer, lo veo como una necesidad.
Ah, okey. Entonces entonces es algo así muy tranquilo, ¿no?
No lo veo como como algo placentero. Sí, algo muy normal. Ya de pronto por la noche que llega mi marido, y que está mi madre, entonces ya digo: "Bueno, vamos a cocinar algo para todos". Eh, digamos que me centro un poquito más en en en hacer algo más elaborado, pero el almuerzo cuando es para mí, o sea, una pasta con atún y se acabó.
Ah, superbásico, listo <laughs> Pero entonces, ¿tienes al niño encima contigo siempre o cómo?
Sí. Supermágico. No, él está en el jardín. En este momento está en el jardín.
Ah, o sea, tú tienes también tu libertad, ¿no?